जी देखिए, कलाएँ हैं जैसे डांस नृत्य हो गया, नृत्य में भी मतलब आजकल हिप-हॉप, बेली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ना मतलब जो पुराना कल्चर है ना, जैसे कथक हो गया, कथक अ, कहीं छुप ऐसी बात नहीं है, चलता है आज भी, मतलब लोग अच्छा सीखते हैं, करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन ये ना कहीं छुप सा गया है। हरियाणवी राग-गीत मतलब, मतलब अ, हरियाणवी कल्चर के जैसे रागिणी हो गई, आपने नाम सुना हो, रागिणी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं वो छुप सी गई है और लोग ना, उन्हें सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बोरिंग चीज़ हो गई है। और लोगों को ज़्यादा हिपहॉप पसंद है, है ना? रॉक पसंद है तो मतलब अलग-अलग स्टाइल हो गया है, मेरे को आधी इतनी फॉर्म्स ऐसी हैं कि नाम भी याद नहीं होते तो वो चीज़ें हैं कि लोग उनकी तरफ, उस कल्चर की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं, ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर अब देखिए, अब मैं पहनावे की बात करूँ, तो अगर हमारा मतलब, भारतीयों का पहनावा आपको पता हो, तो रियल में क्या है? धोती कुर्ता है ना, इस टाइप का पहनावा है हमारा, जैसे पुराने लोग में पुराने समय में ब्राह्मण लोग, मतलब बहुत ज़्यादा सारे ऐसे ही पहनते थे, धोती-कुर्ता, पजामा है ना, औरतें साड़ियाँ पहन के पल्लू मुँह पे रखना। तो ये चीज़ें थी और आज के समय में हम सारा वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं है ना। साऊ मतलब वो ह जीन्स वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल की हम अपनाने लग गए हैं, और हमें हम इनको ही अपना कल्चर बना के बैठ गए हैं और आज के समय में बहुत, कम लोग ऐसे हैं जो अपने कल्चर के कपड़े पहनते हैं कि धोती कुर्ता जो और क्योंकि अगर हम आजकल वो पहनते भी हैं ना लोग हमें देखते हैं कि क्या पहन लिया ये। अगर अब मान के चलिए कि एक इंसान अ, ऑफिस में धोती कुर्ता पहन के चला जाए, लोग उसको कैसे देखेंगे कि नज़रों से है ना कॉर्पोरेट ऑफिस में कि भाई ये क्या पहन लिया? और पुराने समय में ये चीज़ पहनते थे तो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। उहुँ। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें हुँ ये सब चीज़ें बिल्कुल तीज-त्योहार तक ही एक तरीके से सीमित रह गई हैं, ये हमारा जो सांस्कृतिक पहनावा है ना, वो कहीं हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, इसको धरोहर के रूप में अ, इसक अभी तक संरक्षित करने की अ, बिल्कुल ज़रूरत है और इसकी पहचान नहीं खोनी चाहिए।
हाँ, वो तो है, जी बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, जी, बिल् जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, हुँ, जी जी। बहुत बढ़िया।
वैसे, अगर हम आपसे ये पूछे कि, ऐसा कोई शो आपको याद है? जो विदेशी रहा हो, जो भारत में हिट हो गया हो या भारत का कोई शो हो, जो विदेश में भी हिट हुआ हो?
हुँ। हुँ।